Allora, guarda, io, uhm, devo un attimo discutere con te di una situazione, uhm, che mi trovo ad affrontare attualmente, per quanto riguarda il sonno. Allora, io, uhm, da un po' di tempo a questa parte, circa paio d'anni, ho un sonno irregolare. Ovvero, mhmm, <clicks tongue> cerco sempre di mantenere comunque gli stessi orari, però è veramente dura, guarda. Ehm, e magari vado a dormire, non so, uhm, a mezzanotte, mi sveglio alle 3 di notte o alle 4 e poi faccio tutta una tirata fino a la mattina, però, comunque, rimango sveglio. Oppure a volte mi sveglio e poi mi riaddormento. Altre volte, non riesco proprio ad addormentarmi. Altre volte ancora, dormo tantissimo la mattina. È un sonno irregolare e non riesco bene a capire da cosa questo sia dipeso, no, perché comunque, non credo di avere abitudini negative, ma adesso lo vedremo, magari, uhm, scopriamo qualcosa. Ehm, non riesco davvero a risolvere questo problema, perché poi non mhmm, cioè il fatto è che avendo, comunque, un sonno un po' così, eh, questo si ripercuote, anche comunque sulla vita quotidiana, ehm, i un po' tutta una concatenazione di eventi, no, perché, comunque, poi finisco anche per mangiare male, mi sveglio tardi, magari pranzo, ehm, poi mi metto lì a uhm, mi riaddormento, perché, comunque, non avendo u ritmo regolare, ovviamente, a volte, devo andare un po' anche a recuperare quelle ore di sonno, che spesso perdo, non per colpa mia, però, ormai, credo che il mio corpo funzioni così. Quindi, non so se tu, magari, hai qualche consiglio, <lip trill> non lo so, da darmi vediamo un attimo.
Guarda, innanzitutto, mhmm, vorrei dirti che, è abbastanza comune sentirsi così, proprio perché, uhm, sai, l'insonnia, comunque, il dormire male, colpisce veramente tante persone. E sai a volte, uhm, lo fa anche più o meno con gli stessi momenti, gli stessi periodi, sai. Uhm, però, mhmm, tralasciando questo, diciamo che, magari, ti farei qualche domanda, per capire un po' meglio la tua situazione, ehm, nello specifico, ecco. Uhm, magari una di queste è, proprio se ultimamente, uhm, hai affrontato periodi, uhm, stressanti e comunque, se anche in questo momento ti senti stressato da qualcosa in particolare.
Mh-mh. Beh, sì, in questo momento, innanzitutto, appunto, sono stressato perché non dormo o comunque dormo molto male, ehm, però, sì, allora, questa situazione, mhmm, è cominciata circa 2 anni, 2 anni e mezzo fa, da quando, appunto, mi sono trasferito in una nuova città. Uhm, insomma, ho cambiato lavoro, giro di amicizie, è cambiato un po' tutta la mia vita, no. Forse, perché sto vivendo una vita un po' frenetica, magari, non non riesco, diciamo, a regolare un po' questo sonno, quindi potrebbe essere questo. Però a livello di stress, sì, ecco, lo stress è più che altro ad o ad oggi è causato dal fatto che, comunque, non non dormo bene, ho un sonno molto irregolare, infatti, poi ho anche le occhiaia. La mattina mi sveglio già stanco e non c'è cosa peggiore che, ehm, svegliarsi già col sonno la mattina, ecco, quindi, non so.
Assolutamente, questo questo, diciamo, è lecito da parte tua, perché è pesante, no, non non dormire e svegliarsi stanchi, ehm, ed è tutto, appunto, una conseguenza, mhmm, normale. Ehm, ti chiederei anche, magari, se ultimamente, hai cambiato anche qualche routine, che possa essere, uhm, di attività che fai oppure, uhm, anche alimentare, ecco.
Ma, guarda, allora, ho, uhm, un po' iniziato anche a fare attività fisica. Ehm, devo dire, che la faccio un po' vicina alle ore di sonno, no, quindi intorno, comunque, alle le 6, le 7 di sera, ehm, almeno, mhmm, sì, 2, 3 volte a settimana, ecco. E per quanto riguarda le abitudini alimentari, anche quelle sono un po' tutte sfasate, perché comunque, capisci che svegliandosi già male la mattina, magari, non faccio colazione, quindi poi mi abbuffo a pranzo, ehm, non ho fame la sera e magari, mi prende fame, magari, prima di andare a dormire. Quindi, ecco, ogni tanto, qualche snack, uhm, me lo prendo, prima di andare a dormire, questo ogni sera, uhm, perché punto il non dormire, no, mi va un po' a sfasare poi tutti gli orari e quindi, anche, uhm, l'attività fisica, l'alimentazione, mhmm, non vanno bene neanche quelle, no, perché, comunque, sono andato un po' a modificare tutto, anche non volendo, ma come ti ho detto prima, è appunto una concatenazione di eventi, no, dormi male, ti svegli tardi, mangi male e il ciclo poi si ripete, quindi, mhmm, vorrei, un attimino, <chuckles> uscire da questo circolo vizioso che si è creato.
Certo, mhmm, e pensi che, uhm, tra questi alimenti, che, appunto, consumi soprattu questo snack serale, ci sia qualcosa di particolarmente eccitante, ecco, magari, uhm sai ci sono alcuni alimenti, che tendono a energizzare di più, mhmm, uhm, anche soprattut sai, magari, il cioccolato e zuccheri in generale. C'è qualcosa che, magari, pensi possa, mhmm, incidere su questo anche, influire?
Mhmm, ma guarda pensandoci, ehm, consumo molta Coca Cola, che comunque contiene caffeina, quindi quella potrebbe essere, ehm, la causa e a volte ecco, anche per quanto riguarda proprio il mangiare, ehm, sai, purtroppo non avendo tempo magari mi capita di comprare cibi già preparati o comunque mangiare fast food, ehm, cibo spazzatura. Non dico sempre perché mangio anche salutare, quello sì, però in effetti, mhmm, tutte queste cose fanno un po' parte di quella che è la mia dieta, ehm, quindi credo che potrebbero essere quelle. Specialmente comunque la Coca Cola, quella è un punto fisso tutte le sere e appunto, come t'ho detto contiene caffeina, quindi magari potrebbe essere anche quella che mi crea quest cioè che comunque m m m comporta anche un po' questo sonno irregolare insieme a tutto il resto?
Mhmm, sì, in realtà potrebbe anche ecco incidere sul sul tuo sonno. Però ovviamente non unicamente ecco, magari più, mhmm, ehm, sui bambini piccoli. Ecco un bambino piccolo che, mhmm, magari consuma un alimento del genere la sera, ecco potrebbe, ehm, scombussolargli totalmente il sonno, però ecco, anche se si è più grandi può incidere, può influire negativamente. Quindi, ehm, già da questo, ecco da questo quadro che mi che abbiamo fatto un pochettino finora, ti posso dire che una soluzione potrebbe essere già togliere quelli che sono questi alimenti, ehm, sai, contenenti la caffeina che potrebbero, mhmm, magari influire negativamente, ehm, a mhmm, a livello proprio del dell'organismo, ecco. E poi anche, mhmm, per quanto riguarda, ehm, il resto, fai benissimo, ehm, a fare attività, mhmm, fisica, ehm, però, mhmm, appunto forse associata a tutto ciò potresti integrare quelli che sono proprio degli integratori di magnesio, ehm, quello completo che, ehm, sai, aiuta tantissimo la concentrazione durante il giorno, quindi se hai altre attività da fare e ehm, con il tempo, ehm, appunto fa effetto dopo una decina di giorni che si assume, aiuta proprio a regolare il sonno. E associato a questo potresti, ehm, sai, bere la sera, ehm, delle tisane magari rilassanti, come quelle alla valeriana, la melissa, oppure quelle sai con la, mhmm, ehm, la camomilla e più quelli milligrammi, quindi pochissimi di melatonina, che, ehm, appunto aiutano tantissimo a a dormire. Ce ne sono anche alcuni specifici, ehm, se vuoi qualche qualche marca se non mi sbaglio c'è quella proprio della "Sogni d'Oro", che aiuta tantissimo a dormire.
Mh. Okay, guarda, non avevo mai pensato anche magari di prendere queste tisane perché allora, ne avevo sentito parlare, però non avevo mai pensato che effettivamente potessero aiutarmi. Mi piace molto anche l'idea del magnesio, beh quindi sicuramente adesso andrò un po' a fare a comprare tutte queste tisane, e so che ci sono anche diversi gusti, quindi magari anche lì posso scegliere, e se mi aiuterà davvero a rilassarmi allora è perfetto. E per quanto riguarda invece il magnesio, uhm, s sai sai se serve, ehm, tipo una prescrizione dal dottore?
Guarda, in teoria no. Però potresti, ecco, mhmm, magari valutare di consultarlo, mhmm, lo stesso, ecco, proprio per essere più sicuro possibile. Ehm, però, mhmm, solitamente ci sono, mhmm, ecco, questi integratori che si possono, ehm, prendere tranquillamente, ecco.
Okay. Va bene, ho capito. Guarda, allora sì. Magari mischiando un po' magnesio, integratori e queste tisane, io credo che il mio ritmo, insomma, di sonno, possa tornare alla normalità. Cercherò sicuramente adesso di eliminare la Coca Cola e anche un po' il cibo spazzatura, magari ecco, sì, mettendola o tutti questi accorgimenti in moto, allora potrei sicuramente, uhm, risolvere il problema. Va bene, guarda, allora ti ringrazio per tutti i tuoi consigli e alla prossima.
Alla prossima.